بُص، بقى لي فترة كده في مشكلة مقابلاني، في شغلي، وكمان مذاكرتي، وبصراحة حاولت أحلها مع نفسي بس م لسه في نفس المشكلة. وبصراحة كنت محتاج أتكلم مع حد، ويدّيني شوية أفكار كده، وينصحني. آآ أنا ملاحظ إن أنا بقى لي فترة مش عارف أدخل في آآ مرحلة التركيز كده، عارف لما تكون بتعمل شغلانة، آآ أو بتقرا أو بتذاكر مثلًا، ومحتاج تخُش في مرحلة اللي هي التركيز العميق زي ما بيقولوا وإن أنت تبقى حرفيًا منغمس في اللي أنت بتعمله، مش شاغلك أي حاجة بتحصل من برّا، أي مشتت. آآ ملاحظ إن أنا بقالي فترة كبيرة مش عارف أوصل للمرحلة دي، مع إني زمان كنت عادي، كنت ممكن أقعد آآ أيام الكلية ممكن أقعد بال3، 4 ساعات باذاكر ما عنديش مشكلة، وبتركيز. حتى في الشغل كنت في الأول باشتغل عادي، ما فيش أي مشكلة في شغلي، وباعمل شغلي بتركيز. آآ دلوقتي حسيت إن أنا بقيت مشتت، و ما باعرفش أنجز زي الأول، على طول مشغول بالبيئة اللي حواليّا، بحد بيرن عليّا آآ تليفون، بالذات التليفون ده أكتر حاجة، مشغول بمكالمة، برسالة، وع عايز أطلع من جو ال المذاكرة يعني أنا الفكرة إن أنا دلوقتي عليّا مذاكرة، إن أنا باحضر دراسات عُليا، ف موضوع المذاكرة بجانب الشغل ده شايفه صعب جدًا، وبقيت باتشتت فعلًا بشكل كبير، وده مأثر عليّا وعلى إنتاجيتي. آه، فكنت محتاج يعني حد يسمعني كده.
إمم. فاهمك، طبعًا. طبعًا الموضوع طبعًا الموضوع بيبقى إن أنتَ حاسس إن أنتَ بتعمل كذا حاجة، وإن أنتَ ابتديت تفقد تركيزك، وما بقيتش تعرَف تركّز مدَّة طويلة. دي حاجة أكيد بتبقى مؤذية ليك، بالذات إن أنتَ عايِز تخلَّص الدراسات اللي وراك، وعايِز تخلَّص الحاجات اللي وراك، وعايِز تركّز في اللي أنتَ بتعمله. بس طبعًا ده عادي جدًا، ده بقت الحاجات اللي حوالينا في الغالب بت بقِت سببت كتير أوي إن أنتَ تتشتَّت، إن أنتَ تخرُج من الحالة دي. بس خلّيني أعرف كده يعني، هي الموضوع يعني ال في الدراسة أو الحاجات دي وكده، أنتَ المصادر اللي بتبقى واضحة ليك اللي هي بتشتتك إيه؟ يعني أكتر حاجات اللي هي بتفصلَك عن إن أنتَ تبقى مركّز، هل هي آآ، الموبايل بيفصلَك أكتر حاجة؟ هل ناس بتكلّمك؟ هل ناس مش مراعية إن أنتَ بتذاكر أو كده وبيقاطعوك؟ ه والّا أنتَ بترُوح بقى تس ترُوح للتلفزيون شوية، ترُوح تاكُل شوية، والّا يعني إيه أكتر حاجات أنتَ بتلاحظ إن هي بتبقى عاملة معاك المشكلة دي؟
آه ف طَب خلّيني أقول لك، هو أكتر حاجة طبعًا بلا منازع هو التليفون. التليفون ده مصدر تشتت كبير. آآ بقيت مشغول بالفيديوهات والReels ورسايل صحابي، وأي Facebook وTwitter، وبقيت مشغول بأي حاجة، يعني حاسس إن أنا عايز أفتح بس، حتى لو أنا لسه قافل Facebook عايز أفتحه تاني، أشوف حد نَزل حاجة، حد عمل، آآ تعليق، حد كتب، شيّر post. كمان TikTok مؤخرًا بقيت نزلته وبقيت باتفرج كتير على فيديوهات وعلى الReels، وباحس إن أنا كده بس عايز أفتحه مجرد إن أنا أقعد، أ أ أقلب في الفيديوهات وأعمل scroll. دي أكتر حاجة بتشتتني. في كمان حاجة تانية في البيت عندي، إن هُم ما بقوش مقتنعين إن أنا ورايا مذاكرة، يعني هُم مقتنعين إن أنت اتخرجت وشغال، أنت خلاص، ما مذاكرة إيه؟ مش مقتنعين بفكرة إن أنا لأ، لسه ورايا مذاكرة أكتر كمان من أيام الكلية يا جماعة، أنا محتاج تركيز وهدوء. فأنت بقيت مباح، اللي هو ي يخشوا عليك، انزل هات لنا حاجة، آآ تعالَ أمّا نروح زيارة لفلان، تعالَ نروح المشوار الفلاني. ف م أنت بقيت زي ما بيقولوا كده م مستباح، مش ما فيش احترام للوقت أو للخصوصية، فده كمان بيأثّر عليّا وبيشتتني، خصوصًا إن أنا يعني لو كنت دخلت بقى في مرحلة التركيز ده وبقيت قدرت أركز فعلًا، لو بس أي حاجة شتِتتني ما باعرفش أرجع تاني لل للوضع اللي كنت فيه بصعوبة.
آه. إمم. آآ طبعًا الموضوع بيبقى إن أنت بالذات الموبايل والapplications والحاجات دي طبعًا بتفصلك جدًا من التركيز، وإن أنت كل امّا تبدأ تبقى الإغراءات إن أنت بقى تتفرج وتscroll وعلى الTikTok وعلى غيره.
إمم.
الحاجات دي طبعًا بتخرجك من تركيزك، وإن أنت تعرف آآ تبقى مركِّز بشكل مستقيم يعني. آآ موضوع طبعًا الأسرة والعيلة دي مشكلة طبعًا كبيرة جدًا إن أنت تبقى الموضوع ده يعني هُم مش عارفين يحطوا فواصل أوي ما بين الموضوع إن أنت بتعمل حاجة مهمة أو لأ، دي طبعًا حاجة يعني برضه مشكلة كبيرة جدًا. طّب أنت إيه الحاجات اللي حوا اللي أنت حاولت تعملها عشان تبدأ تركز في الموضوع ده، وإن هو يتحسن معاك؟
آآ شوف يعني أنا حاولت بصراحة إن أنا يعني كنت سمعت كلام إن هو إن أنت غيّر بيئة المذاكرة وكده، فنزلت زي workspace كده أو مكان للمذاكرة، cafe كده وفيه قعدات، بحيث إن أنت تقعد تذاكر و بعيد عن البيت بقى وعن دوشة البيت وأطلب قهوة كده، باحب أشرب قهوة، و وأقعد أذاكر. آآ نِفعِت بصراحة، نِفعِت فعلًا معايا مرة واتنين. آآ لقيت إن أنا فعلًا إنتاجيتي أكبر. بس برضه المكان بيبقى فيه ناس كتير، وممكن يكون فيه ناس بتتكلم، ناس عاملة دوشة. آآ إن هو مكان مش مش بيت يعني، مش كله عامل بيراعي بيراعي اللي أنت بتعمله. فبرضه لقيت إن أنا بقيت باتشتت، وباروح أقعد بقى أتفرج على الناس، آآ أروح أشرب قهوة، ممكن آخد حد معايا ونقعد نتكلم، فلقيت إن أنا، م لأ، رجعت لنفس المشكلة، ما باعرفش أركز، ما باخشش في مرحلة التركيز دي، و التشتيت لسه زي ما هو، وما بانجزش شغلي، وبقيت متأخر فعلًا.
يعني برضه محاولة كويسة منك إن أنت حاولت إن أنت تغيّر المكان، إن أنت تشوف حل تاني أو حاجة زي كده، بس طبعًا بتبقى ممكن تبقى ل وجود ناس حواليك كتير، والموضوع يبقى بيشتتك أكتر وكده. طّب قُل لي بما إن الموبايل هو أكتر حاجة مسببة لك المشكلة دي.
آه.
هل أنت مثلًا جربت نوع من أنواع الapplications اللي هي بتفصل الموبايل خالص وبتخليه في حالة مثلًا لمدة ساعة ونص أو ساعتين أو حاجة زي كده، أنت بتحط timer معين كده وهو بيقفل لك الموبايل كله عشان أنت ما تفضلش تمسكه أو تعمل الحاجات دي وكده، وبيجيب لك بس الحاجات اللي هي لو مكالمة مهمة أو حاجات زي كده وبيفلتر لك الدنيا دي، ويبدأ يورِّي لك بس الحاجات المهمة، فأنت ما تبقاش كل شوية بتمسكه أو تعمله أو الحاجات دي وكده. فيبقى بعيد عنك في الفترة اللي أنت بتحاول تذاكر فيها أو تركز فيها أو أو كده. هل أنت مثلًا تفتكر إن ممكن applications من الapplications دي وهي بتبقى متصممة بطريقة معينة إن هي تخلّي الموضوع لطيف بالنسبة لك، ممكن كمان ساعات تبقى على شكل لعبة، ويديك مهمات كل ما تسيب الموبايل مدة أطول كل ما تكسب حاجات أكتر والحاجات اللي زي دي، ممكن تبقى مشجعة معاك، والّا أنت تفتكر إن دي حاجة ممكن ما تفيدكش أوي؟
إمم. لأ، بصراحة أنت فتّحت دماغي للفكرة دي. أنا بصراحة ما كانش عندي فكرة عن إن في تطبيقات بتعمل كده. يعني كان ممكن أقصى حاجة أعملها إن أنا، آآ لما أجي أذاكر أبعِد التليفون عني ما يبقاش في متناول إيدي أو كده. آآ بس برضه سرعان ما كان بييجي لي رسالة أو مثلًا بابقى مستنى رسالة، فأروح أبُص عليه وأفتحه تاني ونرجع لنفس الحلقة المفرغة دي. بس فكرة التطبيقات دي أنا لسه بافكر فيها دلوقتي ما اتعرضتش عليَّا قبل كده. آآ ما حدش قالها لي، و مش عارف بصراحة، يعني شايف إن هي يعني لو ينفع تديني فكرة عنها أكتر، هل هي بتقفل التليفون أو بتقفل التطبيقات بشكل إن أنا ما أقدرش أفتحه تاني؟ فهتكون كويسة فعلًا.
هي بيبقى فيه applications كده بتبقى معمولة كمان على نظام لعبة أو حاجة مثلًا تديك مهمات أو تاسكات كده كُلّ امّا أنت تقفل الموبايل ويبقى فيه timer كده بيعد تنازلي، أنت بتحط المدة اللي أنت عايز مثلًا تعمل فيها أنت شايف إن أنت مثلًا هتعمل الجزء من المذاكرة ده في الوقت ده، فأنت بتحط مثلًا أنا قاعد مش هامسك الموبايل في المدة دي، وهو بيقفل لك كل حاجة ما عدا بقى لو مكالمة أو حاجة أو كده بتبدأ تظهِر لك على الشاشة أو حاجة لو عشان تبان لك المهمة، أنت ممكن ت كمان تبدأ تختار إيه الحاجات المهمة وإيه الحاجات اللي مش مهمة مع الوقت، إن ممكن تبدأ تعلّم على كُلّ حاجة، لمّا مكالمة تيجي لك مثلًا هو يظهرها لك تقول إن آه، دي بعد كده يظهرها لك والَّا لأ، أو الحاجات دي وكده، بيبدأ الapplication يك كوّن فكرة عن الحاجات إيه المهمة بالنسبة لك وإيه اللي لأ، عشان ما تفصِلكش قدّام في في المستقبل يعني، وبتبقى حاجة لطيفة جدًا إن أنت بتعمل فلترة فعلًا لمَا هو آآ لكُلّ حاجة، وبتقفل لك كل حاجة مؤقتًا، فأنت ما تمسكش الموبايل بشكل كبير يعني.
آه. بجد! إمم. آه، لأ بصراحة أنت فتّحت نظري للنقطة دي، لأ حاسس إن إن هي فعلًا التطبيقات دي، آآ، يعني هتساعدني وهتبعد كمان ال ال المشتّتات، لأن أنا غالبًا باتشتِّت بال بال بالتليفون وبالإشعارات، فلأ، يعني أنا أكيد، آآ، هاجرّبها فعلًا وأشوف إذا كانت هتنفع والَّا لأ، بس عايزك تقُول لي يعني فكرة إن أنا أخُشّ بس في في دايرة نقطة التركيز دي، إني أوصل لمرحلة التركيز دي، لإن أنا اللي هو إن أنا مش مش مركِّز مع اللي برّه، هل فيه حاجات تانية ممكن تساعدني؟
طبعًا، يعني أنت ممكن تعمل حاجات كتيرة جدًا عشان أنت برضه تعرف إن أنت تركّز، إن أنت ما تبدأش بإن أنت تحُط ابدأ حُط جدول كده بال بالمهمّات اللي وراك والحاجات اللي وراك، وما تخلّيهاش حاجات مُدّتها طويلة يعني خلِّي الحاجات آآ نُص ساعة، آآ ساعة، بتاع. خلّي المُدَد قصيرة وخُد break ما بينهم، وكافئ نَفْسك كده واعملها بlist كل أمّا تخلّص الحاجات اللي وراك، إن أنت تاخُد الbreak تعمل فيه حاجة من الحاجات اللي أنت بتحبّها، إن أنت تمسك الموبايل تقلِّب فيه، إن أنت ج الحاجات دي لمّا أنت بتبقى حاطط مدة معيّنة وت اللي أنت تعرف تعمل بيها الحاجة دي، هتساعدك جدًا إن أنت تركّز، لإن أنت عندك هدف معيّن وعارف المدة قد إيه، وراسم خريطة معيّنة، طَب الوقت وكل حاجة والموضوع ده هيبقى أسهل بالنسبة لك بكتير. موضوع بقى كمان أهلك إن هم بيفصلوك والحاجات دي وكده، أنت حاول يا إمّا تنزل بقى الworking space اللي ما بيبقاش فيها دوشة وبتاع وكده، يمكن يبقى ما فيهاش الكافيهات ما تبقاش مساعدة أو الحاجات الي زي دي برضه ممكن تساعد، ممكن ي بتأجّر الأماكن دي الwork space بيبقى فيها أُوَض مُغلقة الحاجات دي. آآ أهلك ممكن تبدأ تتكلِّم معاهم بقى وتوضّح لهم إن الموضوع ضرَّك بشكل كبير، وإن ال الدنيا مش أحسن حاجة لمّا أنت لمّا هم كل شوية بيقاطعوك وإن أنت مش عارف تركّز وإن أنت درجاتك هتتأثّر ومجهود السَنة كُلّه هيروح عليك. يعني حاول توازن ما بين الاتنين، وتعمل شوية كده وشوية كده برضه عشان ما تزهقش. كل الحاجات دي ممكن تساعدك في الأخِر خالص إن أنت توصل لحالة التركيز اللي أنت بتحاول توصل لها.
إمم. اهم. حلو. آه، فعلًا. آه، بصراحة ده أنت إدّيتني أفكار جميلة، ولازم فعلًا آه، هافكّر فيها إن أنا ما كنتش باحُط هدف أوي، يعني كنت باذاكر كده بغرض المذاكرة وخلاص. فكنت بالاقي الكمّية كبيرة وبالاقي إن أنا مُشتّت. ف هاجرّب فعلًا النصايح اللي أنت قُلتها لي دي وكمان فكرة الWork Space، يعني زي ما قُلت لك هي كانت نفعت معايا، بس ممكن تكون محتاجة شوية تعديلات زي إن أنا آه، أخُش أ أوضة Private ليّا لوحدي. آآ فالجَو ده فعلًا ممكن يكون إن هو هيساعدني إن أنا أركّز فعلًا. بصراحة كلامك معايا فرق مع معايا جدًا و وحاسس إن أنا بقيت مرتاح أكتر والأفكار اللي أنت إدّيتها لي كمان حمّسِتني إن أنا أقوم دلوقتي وأبدأ، فبجد شكرًا ليك و و وإن شاء الله يعني الأفكار دي تساعدني، شكرًا على وقتك جدًا.